เอ่อ มัน มันสลายไปได้ แต่ว่า ปก เอ่อ ถ้า ถ้า 5 ปีที่แล้วนะครับ สลายไปได้สลายหมด แต่ถ้าปีเนี้ยเขาเริ่มเปลี่ยนคำพูดแล้วหมออะ ก็คือ "สลายครับ แต่ว่าก็สลาย ไม่หมด ก็จะมีการตกค้างอยู่บ้างนะครับ แต่ถ้าสลายไปบ้าง แล้วไม่พอใจก็มาเติมเพิ่มได้" ก็เลยกลายเป็นแบบว่าหนักหน้าไปหมดเลย
อะฮะ อือ ๆ อืม ว่า? เออ อืม <laughs> refill ได้อีก เออ แล้วแบบ คุณ นะคะ คิดว่ากลุ่มไหนอะที่จะได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากการที่แบบว่า เออ เหมือนเห็นฟิลเตอร์แล้วอยากสวย อยากทำสวยแบบนี้บ้างอะ จะเป็นพวกกลุ่มคนทำงาน กลุ่มวัยรุ่น หรือว่ากลุ่มคนดังใน Social หรือเปล่าคะ? อือ
ใช่ อืม จริง ๆ คนที่มีผลกระทบอะนะครับ ก็คือ ผู้ที่มีร่าย รายได้ปานกลาง อย่างเงี้ยครับ หรือว่ารายได้ค่อนข้างน้อย แต่ว่าอยากจะทำ อยากจะอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ต้องพยายามไปหาเงินมาเนาะ หรือว่าบางคนก็ต้องไปกดบัตรเครดิตมา อะไรแบบเนี้ยนะครับ เพื่อที่จะมาทำให้เหมือนใน ในฟิลเตอร์ให้ได้ อา โอ้โฮ ฟ
อา อ๋อ อือฮึ โอ้โฮ อืม ๆ ทำไมอะ? ทำไมอะ? ทำไมต้อง อยาก ฟิลเตอร์ขนาดนั้นคะ?